Com certeza.
E e existem ambientes que são meio hostis, existem ambientes que são dominados religiosos, né, eu estou falando, né. Então, e e eu eu fui lá, falei: "Eu quero frequentar, quero conhecer a comunidade aqui e tudo mais" e, eu morava 1 hora de lá, mas não não importava, eu dirigia 1 hora. E foi tudo perfeito, olha, perfeito, eu eu me senti acolhido de novo, eu E e tem uma coisa, uma igreja brasileira em outro país, a a a comunidade é mais unida ainda.
Eu ia perguntar agora, né, porque eu imaginei que, por exemplo, na Europa aqui, quando você encontra uma principalmente as i evangélicas, você encontra os brasileiros, o pessoal já te trata como se fosse um familiar mesmo logo na 1º semana, e eu já ia perguntar, eles te trataram como foi essa forma de tratamento, os primeiros dias, a com que frequência você acabou indo ou até hoje vai?
Sim. Aham. Exato. Exato. Sim. Não, eu não parei de ir ou seja não a gente, e essa essa congregação a gente mudou de lugar, assim a eh, estava era um lugar, assim, meio precário, mas a gente mudou de lugar depois pra um lugar melhor, mas a a comunidade é a mesma que eu frequento. Eu eu não parei de frequentar desde o a não se, motivo de doença, motivo de viagem e tudo mais, né, mas
Uhum
Não, mas você não tá entendendo, tipo, o pastor chamou a esposa dele, a esposa dele chamou o pessoal do coro e eu parei eu era o centro das atenções, né? Agora, eh
Olha, velho. <laughs> Eu imagino, é muito bom quando eles a acolhem, assim, e abraçam demais você, né.
Aham. Sim. Naquele momento, eh, naquele momento eu senti eu encontrei o meu lugar que eu possa
Entã então isso foi meio que o vazio que você falou que estava faltando, que você precisava preencher depois de você já ter conseguido o trabalho, já deu tudo certo, já mudou de país?
Sim. Sim. Com certeza. E era um dos vazios, eu ainda tinha outro vazio, porque eu ainda não tinha encontrado a minha outra metade, né. E graças a essa igreja que eu frequentava, anos depois a prima da esposa do pastor eh, ela é a minha esposa atual, ou seja, eu sou casado com a prima da esposa do pastor. Então ela ela anunciou, né, ela anunciou assim, a a a esposa do pastor veio me chamar ni eh, "Você eu nunca te vi com ninguém aqui, você tá você tem namorado?" Eu falei: "Não, estou meio solteiro, eu terminei com a menina um tempo, ela não era de evangélica então a gente tentou". "Ah ok. Não, porque minha prima está vindo, eu eu acho, assim, eu eu gostaria que você se conhecessem e tudo mais, eu eu falei dela para você e tudo, e ela está vindo aqui então ela precisa de alguém para".
Certo. Ah. Que irado. Sim.